Não, não fingi que eu conhecia, mas também não falei nada, fiquei com aquela cara, assim, né, eh eh, assim, tipo, quadro, <laughs> tipo pintura, né. Hã? Paisagem, isso fiquei com aquela cara de paisagem, assim: "Hã, né, vamos mudar de assunto". Porque eu também não queria admitir que eu não tinha toda aquela cultura que todo mundo tinha. Inclusive, essa minha amiga, ela era in ela sa ela sabia tudo, ela f conhecia muito sobre arte e o pai dela tinha uma editora de livros.
Aham. Muita gente fala: "Cara de paisagem". Aham. Uhum. Nossa, que legal! Ela assim, totalmente inserida, né?
Totalmente! Super inteligente, super inteligente!
Aham. E com o passar do tempo, assim?
Né, e e era uma escola muito forte, mais forte do que as outras que eu estava também. Isso também me deixava ansiosa, porque não era brincadeira, não, era muita lição, era muita coisa e precisava tirar realmente boas notas.
Uhum. Pra se manter, né. E e com o passar do tempo, assim, como você foi lidando com isso, a cada a cada dia que se passava? Eh, você chegou comentar sobre sua ansiedade, ali, isso em momentos de dificuldade com seus pais?
Não, porque eu não pensava nisso, eh, eu não tinha essa consciência que eu estava sendo ansiosa, né, que eu estava com angústias. Eu não tinha essa consciência, eu achava que era só esse sentimento mesmo de medo, né, esse medo de: "Ai, eh, como é que eu vou me comportar aqui?", né. Teve até uma situação super chata que meus pais ficaram sem grana, então, eh, a gente ficou sem, eh, dinheiro pra pagar a conta de luz, e aí o pessoal chegou em casa, não tinha luz, você entendeu? Mas a gente inventou que era um problema de eletricidade, né.
Hã. Aham. Não conseguia identificar, né. Uhum. Nossa. Aham.

Ai, o é difícil. Talvez, assim, não saber esperar pelas coisas, né, eh, achar que essa espera podia ser uma injustiça, "Por que que eu tenho que esperar tanto alguma coisa", né. E mas eu acho que era mais, assim, eh, em relação às minhas amizades, porque eu sempre fui boa aluna, então eu não tinha muita ansiedade em relação aos estudos, né.
Uhum. Sim. Uhum. A ansiedade era dada devido a uma pressão ali, pelos colegas?
Eu sabia que eu ia conseguir. É, é, porque assim, eh, eu sempre estudei na mesma escola dos 2 aos 12 anos. Então até ali minha vida foi muito fácil, porque eu sempre já já estava tão enraizada naquela escola, já conhecia todo mundo, era uma escola de freira, então eu já conhecia todas as freiras, já conhecia todos os professores, todo mundo, né.
Aham. Ah, já era bem popular, né. <laughs>
É, porque né, eu eu desde os 2 anos eu estava lá então era era muito familiar pra mim tudo, né.
Aham. Sim.
Mas quando eu sai a pela 1º vez aí, eh, foi tudo novo, né, foi tudo novo, então fiz amizade com facilidade, mas
Você trocou ali de escola, no caso? No caso você trocou de de escola ali, de colégio?
Hã? Sim, eu troquei. Eu estava na 6º série, quando eu terminei a 6º série, né
Aham.
foi meu ano rebelde, 12 anos. <laughs>
<chuckles> Aquela fase que todos os jovens estão ali passando por momentos complicados, né.

Então nessa época era difícil para mim, talvez eu não não tivesse esse nome na minha cabeça definido, né. Eu sentia, assim, momentos de tristeza, né, momentos, eh, de ansiedade no sentido de realmente não saber esperar, né. E eu acho, assim, aí o tempo foi passando né, eu fui crescendo, fui parando com certas besteiras, assim, né, e essa relação também, porque quando você tá, eh, em uma escola de elite, em uma faculdade de elite, você sente, né, quando você vai nas festas, né, quando você conversa com as pessoas você sente essa diferença, então acho que minha ansiedade estava muito ligada a isso
Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Muito ligado ao fato de não se
né. A aprender a viver nesse mundo, né?
Aham, de não se enquadrar, né, com com o ambiente e estar fora ali da realidade, né?
É eu estava fora da realidade, porque, ah, eles falavam das viagens que eles faziam era normal ir pra Polinésia, pra pra Rússia, sei lá, para mim imagina eu ia para o Rio. Né então
Aham. Sim. Viagem de estrada ali né?
É já era muito né Mato Grosso do Sul né? Mas
Aham. E quando você chegou, assim, né, passou essa fase de criança, adolescência, entrou na juventude ali, quando você identificou realmente que a ansiedade existia. Quais hábitos você adotou, ali, para tratar a ansiedade depois que você já estava grande, assim?